Thì hông biết là, kiểu, thí dụ nó thích như vậy rồi thì nó có, ừm, chủ động là mang cái chuyện đó là ra kể với bạn bè là "Mày hai tụi mày hông có ăn món này đâu." Nghĩa là cái gia vị nó chua nhưng bạn ăn vẫn ngon lắm.
<chuckles> Mình cũng chưa có hỏi bạn ơi, mình cũng chưa hỏi là á có nó có kể cho bạn bè nó hay không? Mình không biết luôn. Đấy. Thì đó thì mình cũng chưa hỏi mà mình cũng hổng nghe nó nói, tại vì thật ra là khi mà, à, ở trường á thì ở trường cũng có là những cái đồ ăn riêng, ờ, tại vì ở trường thì, ờ, bên trường người ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho mấy bé học sinh. Còn b có bữa tối ở nhà thì nó sẽ ăn với gia đình, nhưng mà mình cũng hổng biết là nó có đi học là nó có kể lể với bạn bè nó hay chưa, mình cũng hổng có hỏi việc đó luôn. Đấy. Kiểu vậy. Ừm.
<chuckles> Ừm. Ừm. <chuckles> <clears throat> Thì đó cái chuyện cũng, a, của con cái nên là đôi khi là, kiểu, ở môi trường đó nó nó cũng chưa có được có cơ hội để làm chuyện đó, chia sẻ bạn bè.
À, ừ, ừ. Ừ, thì đó thì thật ra nhiều khi nó nói, nhưng mà nó cũng hổng có nghĩ là, ờ, cái việc này phải quan trọng, phải báo cáo lại với người nhà hay gì đó, nên là nhiều khi mình cũng có chưa biết. Ừ.
Ừm. OK. Vậy thì cái đó là cái món mà bạn đã, ừm, rất là thích và nó là một cái món tuổi thơ của bạn. Vậy còn có món nào khác mà bạn ghét, hoặc là bạn không thích, rồi sau này lớn lên là bạn cảm thấy là, à, tự nhiên ăn được cái món đó mà mình rất là thích, rất là thèm hông?
Ừm. À, đối với mình, ờ, có một cái món là món, ơ, bánh canh cá lóc bạn.
Ừm, bánh canh cá lóc hả? Nghe cũng khá lạ đó.
<chuckles> Ừ, bánh đúc, bánh canh ba bánh canh và nấu, ơ, bánh canh cá lóc thì thường thường á là sẽ ăn kèm với rau đắng. Thì, ờ, rau đắng thì hồi nhỏ mình không ăn được, tại vì nó đắng quá luôn. Nhưng mà tới lớn thì, ờ, tới lớn đúng rồi, mình biết ăn và mình rất là mê cái món bánh canh cá lóc kèm với rau đắng đó. Đấy, cá lóc thì nó có một cái vị ngọt ngọt, còn bánh canh thì sẽ nấu bằng bánh canh bột gạo, chứ không phải là bánh canh bột năng. Đấy, bánh canh bột gạo. Thì, ờ, ừm, ăn nó khá là đặc biệt và nó thơm, rồi, ờ, cái cái thời điểm cái cái rau đắng nữa, cái rau đắng thì khi mà bạn biết cách ăn thì nó sẽ không đắng như là lúc hồi nhỏ mình tưởng tượng. Tức là, kiểu như, rau đắng thì nếu mà nó, ưm, cái cái tô bánh canh đang nóng chẳng hạn, nước nó đang nóng thì bạn bỏ rau đắng vào và rau đắng nó xèo, nó xẹp, nó chín thì ăn liền lúc đó nó không có đắng, nhưng mà nếu mà bạn để một hồi nó ra nước á, nó lâu nó lâu nó ra nước là nó đắng quá là ăn không có nổi luôn. Đấy, tức là mình ăn được mà phải biết cách ăn mới được. Ừ. Ừm.
Ừm. A. Đúng rồi, con nít hông thích, a, đâu, bị đắng đâu. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Để lâu quá. Ờ, nhiều khi là kiểu Ừm. Kiểu khi là bỏ nhiệt độ cao, hoặc là nó kết hợp với chất nào đó trong cái, a, cái món ăn nó sẽ gây ra cái vị đắng đó, đúng hông nè? Vì
Ừm, thì có thể là như vậy, nhưng mà bây giờ là mình cũng thích món đó lắm, nhưng mà ở bên đây thì đi kiếm rau đắng cũng hổng thấy bán, cho nên là cũng hổng có nấu, <chuckles> kiểu vậy. Nếu mà khó cố cũng nấu nấu thử rồi. Ừ. Ừm.
<chuckles> OK. Vậy thì Ừm. Ừ, nếu như so sánh cái cái hương vị, những cái, ơ, ơ, hương vị mà món ăn mà bạn làm ở bên Tây đó, thì bên bên nước ngoài đó thì so sánh với những hương vị mà ở nước nhà, ở quê hương thì bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có bị, ờ, nhớ hông, nó khác biệt nhau hông?
Ừm. Ừm.

Ừm, thật ra mình không cảm nhận thấy cái sự khác biệt, à, bạn. Tại vì thật ra là khi mà nấu á thì mình có thể là mình có nguyên vật liệu đầy đủ nè, rồi thứ nhất là cá để nấu ra cái loại nước nó ngọt nè, rồi thơm hoặc là cà chua á để mà nấu, hoặc là thậm chí có cả tỏi phi để c canh chua nó thơm ấy. Rồi những cái rau nêm nè, ví dụ như rau húng quế nè, hoặc là rau, ơ, r rau gì rau ngò ri ngò rí hoặc là những cái rau thơm ấy, ừ, nó đều có đầy đủ cho nên là đối với mình là cái cái cái vị nè, rồi cả cái hương nữa, nó không có gì là khác biệt s quá nhiều so với canh chua ở Việt Nam cả. Chẳng qua là những cái loại như là bây giờ cua đồng thì nó hơi khó thôi, chứ thật ra canh chua tôm vẫn có. Đúng rồi, tại vì vẫn có tôm mà, còn cua đồng thì ở đây là đi kiếm là hổng có rồi, <chuckles> ở nước ngoài thì rất là có làm gì có cua đồng để mà mua, đấy. Nên là đối với mình là cái việc mà gia vị nè, rồi hương liệu hương thơm của những cái loại rau, rau thơm, rau nêm này nọ thì nó vẫn như cũ thôi chứ nó không có gì là, gọi là, thiếu hoặc là nó không có bằng ở Việt Nam cả. Ừm.
Ừm. Ừm. À. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừ, nhưng những cái nông sản đó thì ở chợ vẫn có bán, ở ở những cửa hàng Việt Nam vẫn có bán. Nhưng mà cái về cái con con vật, những cái thức ăn hải sản này kia, thì ở bên nước ngoài nó nó cái loài nó khác nên đôi khi nó sẽ không phù hợp, đúng hông? Ờ. Thì nhưng mà bạn ăn đó bạn ăn ở nhà, ăn một mình, còn bạn đã bao giờ bạn đi ra một cái quán cái hàng, cửa hàng nào đó ở Việt Na do người Việt người ta mở. Và bạn ăn ở ở đó và, kiểu như là, cảm giác như là bạn chia sẻ những cái cái không gian đó với lại những người Việt hoặc là những người Tây ở đó?
Ừm. Chính xác luôn. Ừm. Đúng rồi, nó nó đúng rồi, nó hông có được đa dạng bằng thôi. Đúng rồi, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, thật ra ở nhà mình á thì, ờ, thật ra mình cũng nấu canh chua cho gia đình mình ăn, rồi mình cho chồng mình ăn, rồi gia đình nhỏ mình ăn và mọi người cũng khá là thích. Nhưng mà ở Việt ờ, ở bên đây thì khi mà mình đi ra chợ Việt Nam hay đi siêu thị Việt Nam mình không có thấy người ta bán canh chua, cơm với canh chua đâu bạn. Đa số người ta sẽ bán những cái món món bún như là bún mắm nè, bún bò Huế, bún riêu các thứ thôi, chứ người ta không có bó bán một cái món canh để ăn kèm cơm. Đúng rồi, tức là người ta không có bán như vậy. Đó, thì, ờ, nên là thành thử ra như hồi nãy mình có chia sẻ là mình không có ra ngoài ăn được canh canh chua đâu tại vì người ta không có bán, nên là mình cứ nấu ở nhà thôi. Đấy, ừm.
Ừm. <laughs> Ừm. Những cái món là nó phổ biến nè. Đúng rồi. Ừm. À, vậy thì cái đó rõ ràng là một cái món khá là khan hiếm ở bên nước ngoài và hầu như là những ờ, bên nước ngoài họ cũng không biết đến cái món đó luôn. Thì bạn đã bao giờ bạn nấu ở nhà xong rồi bạn mang cho hàng xóm và giới thiệu đây là cái món ăn Việt Nam mà có thể là cái anh này không thể kiếm nó ở xung quanh đó đâu?
Ừm, <chuckles> chính xác luôn, ừ.